<giggles> لأ، لأ، تليفون عادي سامسونج، بس أول مرّة يعمل معايا حاجة زي كده. ده أنا
اومال ماله، البطارية مالها ماتت مرّة واحدة كده ليه؟
والله فعلًا والله فعلًا أنا عايز أقول لِك أنا احتَسْت بقى وقتها، أنا مش عارف أكلّم حد في الشركة آمم، طبعًا إحنا على طريق مش فاكر كنّا فين بالضبط إحنا كنّا على طريق كده ما فيش اكشاك حرفيًا ما فيش اكشا إحنا على طريق سريع أنت فاهم وفاهمة، حتى الدائري حتى الدائري آه، حتى الدائري إن السواق مثلًا يكون حافظه ويعرف يطلع عليه كان صعب علينا، عايز أقول لِك والله
إمم. آه. سريع. بجد والله! يعني هو حتى مش عارف إن هو يتصرّف السواق، يعني مش حافظ برضه الأماكن؟
هو مش حافظ السواق ما أنا باقول لِك ما عهوش تليفون، بطئ يعني م ما أقولكيش.
أوه! ماشي بس في سواقين بيبقوا يعني زي ما بيقولوا حافظين الأسفَلت يعني.
أقول لِك بُصّي، مُعظم السواقين أصلًا اللي معانا يقولوا لنا إيه، طلّعني على الدائري وما لكش دعوة، فهي الفكرة في كده إن أنا كنت عايز أوصّله على الدائري بأي شكل يعني هم هم حافظين الدائري آه، هم حافظين الدائري يعني مش عارفين الأماكن التانية وأنا كنت لسه جديد، أنا مش فاهم حاجة بقى ومِحتاس زي ما ت زي ما تقولي كده، فحرفيًا يعني أم عارفة اللي هو أنا احتَست بقى وقتها، طَب اسأل حد في الشارع؟ ما فيش حد، يعني الناس كلّها ب ماشية بعربيات، أنتِ فاهمة قصدي لمّا بألاقي حد واقف، طَب أطلع على طريق كذا، يقول لي إيه، "ما أعرفش والله الصراحة ما أعرفش، ما أعرفش."
إمم. آه، طَب طَلّعُه الد يعني تطلّعه الدائري بقى لو شاطر. <laughs> أيوه. آه. عملت إيه بقى؟ إمم. إمم.
يعني حتى أنا متضايق من الناس لسَبب بسيط ما فيش حتى حد أنا لمّا لمّا روّحت البيت بقى واستوعبت اللي حصل ماشي، إن أنا كنت غلط في بعض الحاجات، إن أنا م يعني ما نس م زي ما تقولي إيه، <tsk> آمم ما سألتش ما سألتش ناس كتير.
ما استوعبتش بقى اللي بيحصل، أنت اتخضّيت برضه، ما أنت مش عارف تتصرّف، يعني موقِف غريب.
بالضبط. بالضبط. ما سألتش ناس كتير وما ت وما تص وما اتصرّفتش بذكاء غير في آخِر آخِر لحظة، يعني أنا فعلًا جات لي إلهام كده اللي هو أنا أتصرّف في ذكاء في آخِر لحظة كده، فحرفيًا آآ، فضلنا نمشي وبتاع عايز أقول لِك فضلنا بتاع 3 4 ساعات بنلِف بالعربية، والله العظيم ما لاقيين حتى ما عارفين نوصل في طريق. المشكلة إن هو طريق سريع.
إمم. إمم. طَب أنتم كنتوا تايهين في أنهي ما ما ع يعني كنتوا تايهين في أنهي منطقة، يعني منطقة إيه، كان آخِر عميل ده كان ساكن فين؟
أ يعني في يعني لأ، هو أنا كده، كده أصلًا إحنا كان معانا أوردرات لسه ما وصلِتش يعني فصباح الفُل، كنّا في ال90، ال90 الشمالي.
أيوه، بس أقصد إيه المكان اللي ما فيهوش أي حاجة خالص، ما فيهوش كُشك فيه تليفون؟
هو هو بالضبط هو ناحية ال90 الشمالي وال90 الجنوبي الحتّة دي كده كلّها كانت فإيه
آه، دي حتّة صحراه. إمم.
آه، بالضبط هي حتّة أصلًا وكمان إيه إحنا كنّا ناحية عارفة اللي هو في منطقة كده كومباوندات كده اسمها م Hide park والأماكن دي كلّها كده جوّا كده منطقة الكمبوندات جوّه كده ب يعني دي حتّة أصلًا كلّها صحرا، ما فيش
أيوه. إمم. فشكرًا أصلًا، ما فيهاش ولا أي سوبر ماركت كبير ولا أي حاجة.
آه ولا حتى حد ماشي تسأله ولا حتى حد واقف نسأله، فأنا طبعًا ما كنتش أعرف أنزل م يعني ما اتذاكتش أوي لدرجة إن أنا أنزل من العربية وأوقّف حد كده أسأله، جيت بقى في آخِر لحظة كده عارفة اللي هو جاري إلهام كده اللي هو طَب ما أوقّف حد وأسأله و وأسأله لو ما عرفش
إمم. إمم. إمم، إمم. شاوروا بال آآ، طلّع إيدك من الشباك وشاور لأي عربية.
بالضبط، اللي هو حتى لو هو ما يعرفش الطريقة أو قال لي ما أعرفش مثلًا الدائري منين، أبسط حاجة أقول له طَب افتح لي الGPS وريها لي يعني أنا م ما جاتش في دماغي خالص <chuckles> فاهماني
إمم. صح. صح، فكرة كويسة برافو.

ما حصليش صراحةً آآ، بس ح هو حصل لي تاني بس أنا كنت حافظ الطُرُق بقى خلاص، يعني حصل لي تاني التليفون فصل.
لأ، استنّاني بقى حصل لك تاني بنَفْس الطريقة؟ يعني برضه ما كانش معاك الpower bank والّا اشتريت power bank جديد مثلًا ولا أي حاجة، فصل برضه؟
لأ، لا، لأ، كان معايا احتياطاتي، كان معايا احتياطاتي صراحةً بس أنا أكيد مش هاقف على الطريق إيه، آآ، أنزل أشحن أو بتاع فكبّرت دماغي عادي قُلت لسوّاق "خُش يمين في شمال،" فمش عارف أنا حافظ الطريق خلاص، أنا عرفت المنطقة اللي أنا فيها.
كان طريق إيه بقى طيب، يعني كان الن التجمُّع برضه والّا كان طريق تاني؟
والله يعني مش التجمُّع كان على آخِر الدائري كده، كان على أول الدائرة من ناحية التجمّع، هو إحنا كنّا معظم الشُغل بتاعنا في التجمُّع، مدينة نصر وكده، يعني أنا كنت ناحية عارفة اللي هو ناحية كُلّية الشرطة، فأنا كنت عارف المنطقة هناك كده، من ناحية اللي هي أول مدينة نصر.
إمم. آه. أيوه. فأنت خلاص بقى، بقيت حافظ كل حاجة وكان بقى لك كتير بقى شغّال فحفظت يعني، إمم.
آه. آه، خلاص حفظت بقى فهمت الدنيا، أنا صراحة اللي كان مخلّي مخلّيني أكمِّل في الشُغل ده إن هي فلوسه كانت حلوة شوية بصراحة يعني، ده اللي خلّاني إن أنا أكمِّل و
آه، آه، فكنت مستحمل ال اللي هم بيعملوه.
آه، أنا العربية بتيجي لي لحد بيتي، فاهمة قصدي، تاخدني آآ، وساعات مثلًا ممكن يحص
هي فكرة أصلًا العربية إن يبقى معاك سواق بتوصّل بيها أصلًا دي فكرة عظيمة جدًا، لإن أغلب الدرف يعني المناديب وكده، بيبقوا بيستخدموا مثلًا ال الفزبة بتاعته، موتوسيكل، مواصلات، يعني فدي كانت حاجة برضه تحسب لهم يعني، إمم، إمم. طَب مثلًا ما فيش آه.
آه. ده مُريحة. إمم، إمم. ما دي حلوة، أنا كمان ما أنا

ياه! أعمل إيه؟! أنا عملت فعلًا وم والله العظيم حصل معايا فعلًا موقِف زي كده، يعني ما أقولكيش، كان كان الموضوع صعب معايا، بُصّي، أنا في فترةٍ ما كده في حياتي يعني اشتغلت إيه، كمندوب توصيل، يعني كنت باوصّل أوردرات وكده وبتاع، بس كنّا بنشحِن بقى لإيه، بنشحن لأماكن بعيدة مش قريّبة من مكاني، يعني مثلًا لنَفرض أنا مثلًا في أول القاهرة باوصّل لحد آخِر القاهرة، يعني أنتِ فاهمة الموضوع كان صعب، بالذّات كمان إن أنا كنت في البداية وما كنتش حافظ الطُرُق أوي.
طيب احكِ لي. إمم. حلو. آه. إمم.
الموقِف ده حصل لي
آه، لسه بقى بتتعرّف على الطُرُق والشوارع وتحفظ ال المسافات وكده يعني.
بالضبط، بالضبط. ن عارفة اللي هي يعني كان كنت تالت أو رابع يوم تقريبًا وحصل معايا الموقِف ده، اللي حصل بقى إيه، إنه أصلًا يعني هي الشركة بت بتوفّر لنا power bank، يعني بتسلِّم لنا power power bank 20 مل 20000 مللي أمبير وكده ن عشان إيه، للإحتياط، وبتسلِّمه لنا بيبقى عُهدة معانا، يعني لحد أمّا نخلّص شُغل وكده خالص ونمشي من الشركة، فاللي حصل إن أنا كنت رابع يوم ما كنتش لسه استلمت الpower bank أصلًا، أنا كنت لسه ماضي على العقد، يعني عارفة اللي هو أنا مضيت على العقد تقريبًا تالت يوم، يعني صباح الفُلّ مش من أول يوم أصلًا. فجيت رابع يوم ده، فأنا كان معايا تليفوني كان مشحون، بس يعني للأسف أنا كنت نازل مستعجل اليوم ده في الشُغل، فنسيت التليفو فنسيت الشاحن في البيت، فاللي حصل كالآتي، اللي حصل أ بالضبط، فوإحنا بنمشي أصلًا بنمشي على يعني زي ما تقولي إيه، على GPS ما بالضبط كده، فيعني لولا الحظ إن هم يعني أنا نزلت ومركّبيني مع سواق، حرفيًا سواق بطيء، بس بطيء جدًا، كلمة بطيء دي قليلة، ده يم ده ب يعني يمكن السُلحفا أسرع منّه مب من من غير هزار والله بجد.
حلو. إمم، لو الموبايل فَصَل. إمم. حلو. إمم، أيوه. إمم، إمم. آه، نسيت الpower bank. الخريطة آه، إمم، إمم. إمم. آه. آه، يعني أنت كنت بتركب مواصلات، مش معاك مثلًا موتوسيكل أو فِسبا أو كده يعني.
لأ. لأ، آه، مش مواصلات، مش مواصلات كنت باركب معاه عربية، يعني أنا ب مش بتبقى إيه، محمّلة الحاجات ومحمّلة ال الحاجات اللي إحنا هنوصّلها برضه.
إمم. آه، حاجة تبع الشركة برضه، يعني حد تبع الشركة، إمم، إمم، أوكي.
بالضبط. بالضبط، باركب معاه من المَقَرّ عادي بتاع الشركة، وبنرُوح المكان اللي إحنا رايحينه، فهو يعني كان بطيء أصلًا، فيعني عارفة اللي هو مثلًا إحنا بنوصّل أوردرين مثلًا نوصّلهم في ساعة مثلًا بين ده وده، هو ممكن ياخُد فيها 3 ساعات بسبب البُطء بتاعه وكمان آه، هو كمان معهوش تليفون، يعني بُصّي ولا ده ولا ده، يعني بسم الله ما شاء آه، فإحنا مثلًا ولنَفرض إحنا في الجيزة تمام، رايحين فين؟ التجمّع آه، بالضبط، رايحين فين التجمُّع ومدينة نصر والحتّة دي، إحنا م بنتنقل في الحتّة دي، بالضبط كده. فاللي حصل إن أنا جيت مثلًا كان معايا بتاع 20- 20 توصيلة كده المفروض كنّا بنقول عليها توصيلة يعني، فاللي حصل إن بعد أمّا اتحرّكنا وكده، جيت عند التوصيلة ال11 تليفوني والله بجد، يعني تليفوني كان 50% آه، لأ، كان 50- 50%، 50% آه، بعد كده يعني لسه خلاص التوصيلة ال12، ال13، نزِل مرّة واحدة ل30، أنا استغربت إيه ده؟! 20% إزاي توصيلتين آه، يعني كان الموضوع صعب. مرّه واحدة وأنا واقف قدّام العميل باسلِّمه، التليفون فَصَل خالص، من 30% فَصَل خالص، أنا أول مرّه تلفوني آه والله.
حلو. اهم. أوه! كتير. أصلًا! إمم. أنتم كنتم ناويينها آه. <chuckles> أوه! بعيد. إمم. إمم. فَصَل. مات. آه. إيه ده؟! اهم، إمم. من 30%؟! أنت آيفون والَّا إيه؟ <chuckles>

اللي هو أنا كل فين وفين لمّا باروح الشركة أصلًا أجيب أنا الأوردرات من هناك، أنا في غالب الأوقات ال العربية هي اللي بتيجي لي لحد اللي يُعتبر أقرب مكان ليّا كده من البيت يعني، بتاخدني وآخُد بعضي وأطلع، يعني الموضوع كان
أيوه. وأنت سِبت الشُغل ده والّا لسه مِكمّل طيب والّا إيه؟
لأ، لأ، سِبته، سِبته خلاص، بس عارفة اللي هو الموقِف الأولاني اللي هو بعد تالت يوم ده، ده يعني علّمني علّمني حاجات حلوة الصراحة، علّمني برضه إن أنا أسأل، أكتر حاجة علّمها لي إن أنا مش عيب إن أنا أسأل حد، يعني أوقف ناس ما أضيّعش ساعات.
أيوه. أي أنا كنت لسه هاسألك فعلًا، أنت أكتر حاجة اتعلّمتها من الموضوع ده إن أنت تاخُد احتياطاتك والّا إن أنت لمّا يحصل لك أي موقِف إن دماغك مثلًا ييجي لها فكرة بسرعة وتكون فكرة تطلّعك من الموقِف، يعني أنت بتقول أنا كان ممكن أوقّف حد وأقول له افتح لي ال الخريطة يعني ما دي كانت فكرة عظيمة يعني اتعلّمت فب اتعلّمت إيه بقى؟
أيوه، آه. بالضبط. ما أنا باقول لِك اتعلّمت الحتّة دي، اتعلّمت مثلًا عادي لو أنا ما فيش مثلًا مكان إن أنا م أشحن فيه مثلًا زي ما قُلت لِك عُمارة أو حاجة زي كده، ممكن أروح لأي سوبر ماركت أو أي حد عنده واصلة مثلًا كده أدّي له التليفون وأقول له طَب اشحنه لي، لإنه كنت بيحصل ساعات إن أنا ساعات كنت باخُش كومباوندات، الكومباوندات دي كان بيبقى فيها محلّات، فأنا مثلًا إيه، قُلت على ما يعني ال السواق مثلًا كان يقول لي إيه: "طَب هاقف شوية آكُل أشرب شاي،" أو مش عارف إيه، كنت أستغِل الوقت بتاعه وأروح إيه، لأي محل كده أقول له: "طَب اشحن لي التليفون شوية." التليفون بتاعي يعني وقتها عارفة اللي هو أنا ما كنتش يعني كنت المفروض أشتري يعني صراحةً أنا كنت عندي تليفون جديد، بس أنا بصراحة كان عندي أع يعني عارفة اللي هو أنا مُعتَز بالتليفون بتاعي شوية، فما كنتش عايز أبي ما كنتش عايز أغيّره، عارفة اللي هو هاستحملك رُغم إيه، رغُم مشاكلك ورُغم اللي أنت فيه، بس باحبك.
إمم. إمم. طَب حلو. إمم. أيوه. يعني البطارية لمّا نزلت من ع من 30 لمرّة واحدة كان طبيعي بقى ما أنت بتقول مش كوي ما كنت مستغرب ليه؟
آه، نسو طب أعمل إيه طَب؟ <laughs> ما هو أنا يعني لأ، كانت أول مرّة تعملها معايا صراحة والله، يعني بجد كانت أول م
آه، يعني كانت أول مرّة و أ ما كنتش مست يعني كنت مستغرب وقتها عشان كانت أول مرّة مش أكتر يع
هاقول لِك، لإن أنا أصلًا أول مرّة أحُط التليفون في الضغط ده، أحُطّه في شمس وإن أنا التليفون يبقى 24 ساعة ماسكه في الشمس.
آه، أنت استخدمته كتير أوي وسِخن يعني وكده فهو ده كان السبب.
آه. أرهقته، أرهقته جامد التليفون صراحةً، أرهقته جامد عليه.
طَب ممكن على فكرة يكون الموبايل قفل بسبب إن هو سِخن أوي، ففصل عشان يقدر إن هو يستوعب اللي بيحصل يعني لغاية ما يبرد أو السخونه بتاعته تِقل.
والله حاولت أفتحه.

بالضبط، جَت في آخر بقى إيه في آخر فترة كده بعد ال3 4 ساعات ما عدّوا، جَت في الآخر كده إيه، جَه الإلهام كده، طيب اتصرف، اللي هو آآ، يعني ف أن بس نادي على أي حد عمومًا ماشي كده، قُل له إيه، قُل له لو ينفع بس كده لو هو مش عارف الطريق يعني تسأله على الGPS فحرفيًا عملت كده، ووقّفت واحد
إمم. إمم.
هو كان والصراحة واقف على الطريق، يعني كان بيهدّي على الطريق، فقمت معدّي من جنبه كده، فقلت له: "لو سمحت أطلع على الدائري منين؟" فقال لي: "والله" قال لي قال لي مش عارف هو قال لي إيه، قال لي: "هتخش يمين في شمال، في مش عارف إيه" قلت له: "طَب أنت متأكد؟" قال لي: "طَب استنى إيه طَب استنى آآ، أشوفها على الGPS"
حلو. <chuckles> يمين في شمال ايه حضرتك! إحنا مش عارفين أصلًا إحنا فين؟
بالضبط. وقال لي قال لي إيه، قال لي: "طب استنى أشوفها لك على الGPS" أنا كنت لسه هاقول له أصلًا اللي هو شُفها لي على الGPS راح هو قال لي يعني بيها فشافها لي فقال لي ه قال لي بُصّ وريها لي كده على التليفون، وريتها للسواق، السواق فِهِم خلاص، راح يمشي إزاي، فمشينا ووصلْنا آه، وصلْنا، عايز أقول لِك حصل لي مشاكل اليوم ده بشكل كبير وكنت أصلًا هامشي بسبب ال
آه، آه، أحسن. إمم. هيمشي إزاي؟ إمم. ليه بقى؟
ما هو أنت معاكش power bank معاكش احتياطات، معاكش شاحن، آآ، تليفونك بيفْصِل بسرعة.
آه، يعني الشركة قالت لك إن أنت ما إزاي ما تاخدش الpower bank اللي هُم أصلًا مدّيّينك عُهدة، عشان ما يحصلش معاك الموقف ده. إمم، وت
بالضبط، لإن كمان خدي بالك هو من حاجة كمان، يعني آآ، الشركة للأسف، للأسف يعني طبعًا ام ال السواق وصّل الأوردرات ما وصّلش لازم ياخد لازم ياخد اليوم ال بتاعه كامل. مين اللي هيتحمّل بقى؟ أنا، فاهمة قصدي آه، أنا اللي هاتحمّل المشكلة كلّها، فيعني مشيِت الموضوع وكده، واتعلّمت بقى وقتها خلاص، عرفت بقى الخِطَط اللي أنا أعملها لو
إمم. أيوه، أنت إمم. إمم، إمم. طَب اتعلّمت إيه بقى، إن أنت هتعمل إيه، هتاخد معاك إيه وأنت نازل مثلًا؟
أول حاجة لازم يكون معايا power bank أول حاجة لازم يكون معايا power bank، ده بسم الله الرحمن الرحيم، تاني حاجة كنت باعملها دايمًا برضه بصراحة، عشان التليفون بتاعي ما يفْصِلش، كنت مثلًا لو أنا رايح أوصّل أوردرات مثلًا أنا قعدت فيها فترة برضه الشركة، فيعني لو أنا هاوصّل أوردرات آآ، في مكان معيّن، تمام، يعني مثلًا في كومباوند أو مكان معيّن، طبعًا بيبقى فيه في العماير إيه، بيبقى فيه في العماير مُشتركات، باقوم حاطط التليفون شوية يشحن، وأطلع أقعد في العربية برّه إيه <tsk> مزاج كده أشرب لي كوباية شاي فاهمة، وأن لو أنا جايب كوباية شاي
أيوه. أيوه. إمم. إمم. أيوه. أيوه. حلو. برافو، يعني أنت ده أنت ابتكرت حلول عملية جدًا، ده أنت استفدت جدًا من الموضوع يعني.
آه، آه طبعًا. آه والله، لأ، لأ أ فادني الموضوع ده. غير أصلًا الpower bank اللي هو كان بتاعهم، اللي هو كان مس مست اللي أنا كنت مستلمه، اللي عرفته أصلًا إن الpower bank ده مش تمام، <laughs> الpower bank أصلًا هُم جايبينه used مستعمل، جايبينه جايبينه مستعمل أصلًا من ال عارفة اللي هي Amazon ساعات بيج بيبيع حاجات مستعملة، ويكتب عليها used دي أنا شُفتها مكتوب عليه used يعني أصلًا هو مستعمل. وعارفة اللي هو إيه 20000 ميللي أمبير 20000 وهو أصلًا ما بيكمّلش شحنة. فيعني أنا باتصرّف.
إمم. ما بيشتغلش كويس يعني؟ آه. وهو مش بيكمّل لك أصلًا يشحن حتى 10% والَّا 20% <chuckles>
بالضبط. فاللي هو أنا برضه يعني باتصرّف برضه. فحرفيًا جِبت ال يعني بقيت إيه، بقيت أعمل كده بقيت أعمل كده، إن أنا أشحن الحاجة نفسها
إمم، إمم. وكمّلت في الشغل ده كتير مثلًا فما حصلكش بقى الموقف ده تاني طبعًا؟